Da hat sie mir, als ich, äh, zum 1. Mal weg bin hier, die Samen von den Peony, äh, gekauft gehabt und ein wunderschö also, ein ein Traum von einem Buch über Peonys und wie man die am besten anpflanzt und ich habe die jetzt wirklich, äh, in alle Kontinente <laughs> und überall mitgeschleppt und ich ich glaube, die Samen sind mit Sicherheit tot, aber, ähm, die sind immer noch in der Packung. Und ich hoffe mal, dass ich die dann endlich irgendwann im nächsten Jahr pflanzen kann. Ähm, vielleicht kommt noch was raus, aber ich weiß es nicht. Ne, aber das ist so was, das ist, ähm, äh, äh das sind so kleine Dinger, aber das ist so ein Riesending gewesen für mich, ja, also ja, ja.
Ah, die meinst du, ja. Ja. <chuckles> Okay. Doch. Hm, ja. Ja. Ja, weil das supersüß ist, ne? Sie hat sich dran erinnert, ähm, das ist genauso wie jetzt kommt Fun-Fact auf meine Arbeit, ne? So, ich finde das immer so witzig. Ne, ich habe, äh, all die Arbeitskollegen, vor allen Dingen die Männer, äh also, die sind ja alle in meinem Alter, ne, aber das sind halt Techies, die sind introvertiert so, ne, aber die können sich von mir alles merken. Ja, also, mein Ex-Arbeits-Ehemann, nenne ich den ja, ne, der wird ja jetzt Papa und so, äh, der ist ja ein Jahr jünger als ich, und es gibt wirklich Sachen, da brauche ich gar nicht zu antworten, da antwortet der für mich.
Genau. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm, ja. Mhm. Genau, ja, ja. Mhm. J <laughs> Klasse. Ah.
Ne, also, da ist das so, ähm es kam irgendwie 'ne Frage und dann sagt er so: „Ja, Simonetta kann aber keine Sauce Hollandaise essen, die ist allergisch.” Und dann gucke ich den so von der Seite an, wo ich schon denke: <tsk> „Oh, ja, und das stimmt.” <chuckles> Ne, oder, äh: „Wenn du mal sehen würdest, was die für Portionen isst, musst ich schon mal den Restesser machen.” Und dann gucke ich den so an ich: „Ja, ja, genau.”, also, es sind halt einfach so Dinge, wo ich mir denke: „Ist das niedlich.” Weißt du, der regt sich dann immer darüber auf, wenn ich sage: „Ja, <tsk> Arbeits-Ehemann und so”, der: „da habe ich nie zugestimmt.” Ich sage so: „Ja, ja.” <giggles>
Mhm. Ach, ich. <chuckles> <laughs> Super. Mhm. Mhm. Ach, Gottchen. Ach süß. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ja. <laughs> Oh Gott. Hat sich das eigentlich für dich auch so also, der dann die Art, wie du dich ausdrückst, 'n bisschen verändert über die Jahre hinweg oder über die Zeit hinweg? Oder ist immer gleich geblieben? Ne, ne? Ja.
Ja. Nein. Ich war früher äh, ich habe Liebe nicht so wirklich gezeigt.
Mhm. Ja, ja.
Überhaupt nicht. Äh, ich war sehr was Liebe angeht, sehr verschlossen. Äh, extrovertiert in körperlichen Sachen, äh, wirklich Liebe habe ich nie wirklich ne. Bis ich: „Ich liebe dich” gesagt habe, hat's auch echt gedauert.
Mhm, mhm. Mhm. Aber nicht mehr gefühlt. Mhm. Ja.

Mhm.
Mhm. Wort-Cliffhanger. Ähm, wenn das so gewertgetschä wert wertgeschätzt wird da war's, wenn das wertgeschätzt wird, ist das natürlich umso schöner, ne? Ähm
Das ist wirklich, also und auch das Zuhören. Ja. Richtig. Ja, und und ich finde auch manchmal so zuhören irgendwie, ne? Also, ich hatte so eine Arbeitskollegin, die war, also, 'n ganzes Stück älter als wir und, ähm, die hat dann 'n bisschen so 'ne harte Zeit auch bei der Arbeit gehabt und wurde oftmals so veräppelt und so. Ich fand das immer alles furchtbar und sie hat sich halt dann oft bei uns auch ausgeheult und so, ne? Und, ähm aber sie hatte so 'ne, äh, also die sie ist so Orchideen-obsessiv, ne? Und da habe ich ja dann so 'ne k kleine Or Orchidee mitgebracht eines Tages, hat die nie vergessen, Jahre später, ne? Es ist immer noch, dass sie sagt: „Oh, ich habe immer noch die Orchidee von dir.“ Ich so: „Gibt's doch gar nicht“, „Doch, doch.” mein Gott.
Ja, das ist aber nicht so schön. Ja. Mhm. Ach, ist das schön. Ist das schön.
Ja. Ne, und ich und ich finde es auch so so ich weiß nicht, also es gibt ja auch Menschen, die können das gar nicht so, ne, und wissen dann gar nicht so recht, wie sie sich ausdrücken sollen oder, ähm, ne, i überhaupt Liebe ausdrücken sollen und ich finde es immer so traurig auch, ne?
Und sonst? Ja. Äh, ja. Ja, und jeder drückt das ja auch anders aus, ne, das darf man nicht vergessen, Liebe und und Zuneigung und und so was, das wird immer anders ausgedrückt und auch immer anders wahrgenommen, weil, ähm, wir haben ja diese 5 Stadien der love language. Ist halt einfach so, ne? Jeder liebt anders, jeder zeigt anders Liebe. Ich bin natürlich Sonderfall, bei mir ist alles wichtig, ne, weil sonst geht hier gar nix. Ich habe den Test gemacht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Richtig. Mhm. Ja. Ja. <laughs> Hast du gemacht, ja?
Ich habe den Test gemacht und das ist wirklich in jedem Punkt der 5 Dinger wenn die nicht gedeckt sind, dann fühle ich mich auch nicht geliebt und ja, und so gebe ich auch Liebe natürlich zurück. Es kann auch so 'ne Kleinigkeit sein wie: „Willst du 'n Kaffee? Ich mache dir einen.“ Das ist schon für mir von mir ein Act of Love. Sonst würde ich nämlich dich nicht lieben, würde ich nicht für dich aufstehen, um dir einen Kaffee zu machen. Ne? Und das sind halt so so oder wenn d du hast Act of Services, ne? Das ist ja so was dann, ne? Oder wenn jemand abspült oder nach mir aufräumt oder so, das mache ich ja dann auch. Dann ist das ja Geschenke, das ist auch mit drin. Es muss nichts Teures sein. Es kann, wie gesagt, auch 'n Schokolädchen sein. „Oh, ich habe es gesehen, habe an dich gedacht.“ So. Ähm, dann, äh, Physical Touch, superwichtig. Äh, Affirmations, superwichtig. Äh, und einer fehlt mir noch.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ach, ist ja interessant, ah, ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Richtig. Stimm Ja. Mhm. Total. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Richtig. Stimmt. Genau. Ja, total. Mhm. Ja. Ja, ist es auch. Hm, weiß nicht.
Einer fehlt mir noch, auf den ich grad nicht komme.
Hm ich weiß es nicht, was hast 'n noch?
Willst du nicht? Warte, warte, warte, warte, warte, warte. Wir haben
Ich weiß es nicht. Also, ich muss sagen, ich finde auch so, ähm, als ach! Ja.
Quality Time. Sorry. Ja, ja, natürlich und Quality Time.